É, você fica você assiste, assim, co todos os dias, você assiste um pouco, e você procura sempre à noite, pra você poder mesmo desconectar do celular. Você tenta fazer i isso sempre à noite, né, assistir essa série, é isso que você tenta? Ou ou só quando você quer d ou durante o dia, que você quer também parar de mexer no celular, como que é?
Sim. Não, não, é sempre à noite, sempre quando eu tenho um tempinho a mais, pra poder desconectar da daqui da da tela do telemóvel, né, do celular. Só que, você vai me achar um pouquinho estranho, mas eu vou contar a verdade. Ah, essa série, por exemplo, que eu estou assistindo agora, que é o Stranger Things, ah, ela tem, se eu não me engano, 5 temporadas, né, e a cada ano, sai uma temporada diferente. Só que, da 4ª temporada, que foi a penúltima, pra 5ª temporada, que é agora, que saiu esse ano, demorou basicamente quase 3 anos pra isso sair. Então, foi assim, uma coisa muito muito puxada pra mim. E quando eu soube da notícia, de que essa nova temporada eu não aguentei, não aguentei. <laughs> Te juro. E eles
Uhum. Hum. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Nossa. Nossa. <laughs> Você não aguentou. <chuckles> <chuckles> Você assistiu tudo você não vai me falar que assistiu tudo. Ai, ai, ai. Hã.
Então, aí que tá o pulo do gato. Eles fizeram uma sacanagem com os fãs, que foi: eles têm 8 episódios, ah, toda a série, toda essa 5ª temporada ah, e só adiantando uma coisa, essa temporada, a 5ª, vai ser a última da série, ou seja, depois disso, não vai ter mais. Então eles fizeram uma sacanagem com os fãs. Eles lançaram a série, lançaram o os títulos na plataforma onde eu assisto, só que só liberaram até o 5º episódio.
Hum. Sim. Uhum. Nossa. Olha. Aham. Uhum. Não acredito.
S sim, só até o 5º episódio tá liberado, ou seja, do 5º até o é frustrante, total. Do 5º até o 8º episódio, tá bloqueado. Mas a gente consegue ver o título, consegue ver a sinopse, consegue ver o que o um adiantamento do que vai vir na próxima temporada na na próxima episódio, e consegue ver a duração. Aí eles fizeram uma coisinha, assim, pra amaciar os os fãs dessa série exato, que foi a duração do de cada episódio, ou seja, esses 3 episódios que faltam pra gente assistir, cada um deles tem 3 horas de duração.
Olha. Nossa. Frustrante. Aham. Nossa. Sim. Hã. Hã. Os fãs. Hã.